آآ، دي دي مشكلة لأن أنا كمان يعني البيت بتاعنا الشقة بتاعتنا، هي دور أرضي وأنا ال أوضتي على الشارع على طول، ف ف ف فبابقى قاعد في الشارع حرفيًا بقى، اللي هو إيه أي حد معِّدي في الشارع، هو معايا في الأوضة وأنا قاعد طبعًا الmeeting ده الناس اللي ماشية في الشارع سمع آه بالضبط.
Oh لأ، مشكلة. ده حوار ده. <chuckles> هو هو حاضر معاك الmeeting <laughs> تمام.
ف ف فلمّا بيكون بقى عندي حاجة مهمة زي كده جدًا، جدًا ب بادخل أوضة اخواتي بقى، بادخل أوضة اخواتي، <laughs> باستأذنهم كده معلش أستأذنكم ساعتين آآ، اخرجوا إخواتي البنات طبعًا، ف فاخرجوا آآ، سيبوا لي الأوضة بس ساعتين زمن هاخلّص الmeeting ده و وارجعوا تاني عادي يعني عشان وأبدأ بقى أشرح لهم وأجيبهم إن هم ما بيبقوش مقتنعين ما أنت عندك أوضتك، ما بيبقوش مقتنعين فأبدأ بقى أجيبهم الأوضة أسمّعهم صوت الكلاب اللي ماشية في الشارع، وصوت البني آدمين، والبياعين وكل حد، بالضبط، لإن هم مش هيقتنعوا إلّا بكده يعني والحمد لله يعني بيقتنعوا إلى حدٍ ما.
آه، بتعمل إيه بقى؟ إمم. لازمن تثبت حالة يعني. إمم، طَب ما ما تحكي لي بقى كده عن أول تجربة ليك لمّا اشتغلت كده من البيت، قُل لي كانت عاملة إزاي وكنت مبسوط أو كنت متحمّس ليها أصلًا من البداية والَّا والَّا إيه؟
إمم. ماشي. هي أول تجربة ليّا وأول علاقتي بالشغل عن بُعد، كانت في الكلية وأنا بادرس. آآ، كنت جات عليَّ فترة كده آآ، محتاج إن أنا يعني أدخّل فلوس يعني، حصلت لي ظروف معيّنة واحتجت إن أنا اشتغل، و وكان الموضوع مش هينفع أي شغل بجانب دراستي، لأن أنا كنت بادرس هندسة، وكلية هندسة بتستهلِك كل وقتي، ولازم حضور إجباري كل يوم، وغير الحضور الإجباري، أنا ب ب باروّح أعمل مشاريع و وعندي امتحانات على طول، وعندي كويزات على طول، عندي ضغط، بالضبط، مش مش هاقدر أشتغل خالص، خالص بجانب الكلية في أي حاجة ثابتة، مواعيد ثابتة يعني، لازم الموضوع يبقى
تمام. إمم. ياه! عندك ضغط يعني مش هتقدر ت تشتغل بجانب الكلية. إمم، طَب عملت إيه بقى يعني دَوّرت إزاي أولًا؟ و وعملت إيه يعني عشان تلاقي الشغل ده؟
إمم. آه.